Değişim için en cesur adımı nasıl attın?
Değişim deyince bahsetmem gereken bence göç. Eee, bir yerden bir ülkeden başka bir ülkeye geçmek hayatımda yaptığım en büyük değişimdi.
Hıı. Güzel. <chuckles>
Peki, eee, buna nasıl karar verdin? Neden göç etmek istedin?
Şöyle emm, ailem var tabii. Yani, 2 tane çocuğum var. İşte, eşim var. Birlikte oturup karar verdik aslında. Eee, çocukların eğitimleri içindi benim ilk motivasyonum. Onların böyle, daha iyi işte, eee, ortamlarda okumalarını istedim. Yani, vizyonları gelişsin. Eee, böyle, farklı ülkelerdeki yaşantıyı görsünler istedim. Biraz da kendim de sanıyorum ki bir macera yaşamak istedim.
Hı hı. Peki. Ya, <chuckles> ne güzel. <chuckles> Eee, şu anda peki, eee, bulunduğun konumdan memnun musun? Yani hayal ettiğin gibi şeyler gerçekleşti mi?
Eh, yani, gerçekleşti, diyebilirim. Emm, memnun muyum? Evet, memnunum. Anlat anlatabilirim biraz. Yani, hani, derinleştirecek olursak konuyu ben, eee, çocukların, eee, işte, zaten bir dil daha öğrenmelerini istiyordum. Eee, iyi bir şekilde öğre öğrenmelerini istiyordum. Çünkü Türkiye'deki hayatımızda onlar zaten, eee, ana dilleri gibi neredeyse İngilizce konuşmayı, eee, öğrenmişlerdi hep küçüklüklerinden beri, eee, yerel öğretmenlerle çalıştıkları için. Eee, ama, hani, bir dil daha katsınlar kendilerine istiyordum. Mesela, bu tamam. Hani, bununla ilgili hayallerimi gerçekleştirdim diyebilirim. İşte, eee, farklı bir ülkede ols
Evet. Çok güzel. Sen devam etmeden bir şey sorabilir miyim? Hani, "İngilizceyi zaten öğrenmişlerdi." diyorsun. Peki, hani, diğer dili seçerken, eee, nasıl karar verdin?
Tabii ki. Evet. Eee, diğer dili şöyle seçtim. Bizim zaten, eee, İspanyol vatandaşlığımız vardı. O yüzden de İspanya'yı seçtik ve, hani, o da İspanyolca olacağı için, ı çok da düşünmemiz gerekmedi yani. Ona göre seçtik.
Hı hı. Ah, süper sizin için güzel kolay olmuş o zaman. <chuckles>
Diğer. Hı hı. Evet. Öyle gerçekten.
Eee, peki, şu anda, eee, hani, ilk seçeneğin, yani, ilk aslında, eee, göç etme hikâyende çocukların yer alıyordu, dil öğrenmesi. Eee, sonrasında da yine çocuklarla ilgili, hani, farklı bir kültürü görmelerinden ba biraz bahsettin. Bununla ilgili biraz daha detay verebilir misin? Şu an hani, eee, ilk başta göç etmeden önceki, eee, hayalin ile şu andaki hayal arasında, işte, nasıl bir fark var? Gerçekten çocuklar bu farklı kültüre, işte, atıyorum adapte olmak da, hani, gerekir. Hani, adapte olabildiklerini düşünüyor musun? Ya, bununla ilgili herhangi bir, eee, korku vs. yaşadın mı?
Hı hı. Evet. Aynen, doğru. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Eee, yaşadım. İlk zamanlar her şey çok daha kolay olur gibi geldi bana. Eee, ama sonra tabii yavaş yavaş, eee, zaman geçtikçe hiçbir adaptasyonun aslında o kadar da kolay olmadığını da gördüm ve, eee, insanın eski alışkanlıklarıyla yeni alışkanlıkları arasındaki farkı, hani, böyle büyüdükçe bir boşluğa düştüğünü de fark ettim. Yani, ııı, ben tabii ki yaşım ileriydi ve geldim. Çocuklar biraz daha küçüklerdi. Hepimiz bu farklı şekillerde bir, eee, adaptasyon sorunu yaşandı mutlaka. Hani, en, eee, yaşamadım d diyenimiz bile bazı sorunlar yaşadık açıkça. Hı hı.
Evet. Hadi ya. Aaa, peki, mesela böyle zamanlarda, işte, eee, tereddüt ettin mi? İşte, bir korku yaşadın mı, hani, tekrardan, eee, ııı, "Ülkemize geri dönelim." gibi bir düşünce geldi mi?
Geldi, evet. Yani, bazı böyle çok, eee, sorun yaşadığımda, düştüğünde motivasyonum, işte, bir tükenmişlik hissettiğimde, eee, ne bileyim işte, sevdiğim insanlara yakın olmak, ımm, çok daha i iyi bir yerde, iyi, ııı, şartlarda yaşamaktan, eee, daha anlamlı geldiği anlar oldu. Yani, destek aradığımda, işte, bir güç aradığımda o zaman dedim ki “Aman!" dedim, yani "Dünyanın en iyi okulu olsa ne olacak?“ İşte, hani, bülbülü altın kafese koymuşlar, "Memleketim." demiş var ya. Onu yaşadım gerçekten arada sırada.
Hı hı. Hımm. Ya. He, evet, haklısın. Eee, peki, hani, bununla nasıl başa çıktın? Yani, ne geri seni, eee, vazgeçirdi de, eee, o göç hikâyene devam etmeye karar verdin?
Ya, duygular, bu tür şeyler, eee, gelip gidiyor. Yani, önceden yaşadığım yerde de sonuçta her şey mükemmel değildi ve sorunlar yaşıyordum ki, eee, zaten taşınma, eee, isteği oldu bende. Yani, onu fark ettim. Yani, insanın aslında eee, yaşadığı yerde hem avantajları hem de dezavantajları var. Şimdi, bir hareket edilmiş. büyük bir hareket edilmiş ve sadece artık benim kararıma bağlı olmaktan çıktı her şey. Sonuçta bir aile söz konusu ve herkesin duygusu ve düşüncesinin aynı olması gerekir ki tekrar büyük bir hareket yapılabilsin. O yüzden de bir daha hareket etmedim tabii yani. Artık oradaki zorlukları göğüsleyerek iyi taraflarını yaşamaya çalıştım.
Hı hı. Anlıyorum. Evet, doğru. Hı hı. Evet, haklısın. Evet. Yani anladığım, aslında biraz daha duygusal dalgalanmalar oluyor, hani, geri dönmekle alakalı ama biraz daha mantıksal olarak baktığında hâlâ göç etmenin mantıklı bir karar olduğunu düşünüp orda o yüzden, eee, kalmak için elinden geleni yapıyorsun diye anlıyorum.
Hı hı. Hı hı. Yani hem öyle, hem de, eee, geriye dönük de hani "Yapmasaydım." demeyi de zaten hiç doğru bulmuyorum. Benim için boş küme yani, geçmişe dönük bir şey değiştiremeyeceğimize göre. Şu anki şartlarımızda, eee, en iyisi ne olabilir? Ona göre davranmak istediğim için de iyiyiz yani. Şu anda yolunda, diyebilirim, her şey.
Hı hı. Evet. Peki oraya eşin ve çocuklarınla taşındığını söylemiştin. Hani, özellikle eşinden nasıl bir destek gördün? Eee, gördüysen, hani, buna nasıl, aaa, hani ikiniz karar vermişsinizdir diye düşünüyorum, nasıl sana destek oldu yani?
Hı hı. Hı. Hı. Iıı, destek oldu. Yani bir arada, eee, yaşıyorduk zaten, hani, her şeyi. E, tabii ikimizin şeyleri çok farklı. Olaylardan etkilenme, eee, seviyemiz ve tepkilerimiz çok farklı. O benden çok daha rahat Yani o benden çok daha rahat bir insan. Eee, ben daha, eee, böyle planlı, işte, gelecekle ilgili, eee, olup olmayacağını gör gören ya da gördüğünü zannedip hani ani işte, eee, paniğe kapılabilen. Evet, evet, evet yani hem annelik içgüdüsüyle hem böyle kadın içgüdüsüyle ki bence, hani, böyle bir ayrım da var bu arada. Eee, daha, eee, hareketli bir insanım. O daha hani böyle olan şeyleri kabullenen, eee, değiştirmeye çalışmayan bir insan. Eee, o yüzden de, eee, destek oldu ama yeterince olamadı maalesef, yani o duygusal şeylerime benim.
Nasıl yani? Hı hı. Hadi ya. <chuckles> Evet. Hımm. Yani, eee, onun da senin gibi aynı şekilde tepki vermesini mi beklerdin?
Yok. Aslında, işte, o denge önemli, yani. O da benim gibi tepki verseydi belki daha yine yanlış bir hareket yapardık. O öyle zamanlarda umursamadığını görmek de bazen insana iyi geliyor. Yani, hani, böyle bir celallenip ayağa kalkıyorsun ama bakıyorsun sana “Evet, evet, çok haklısın.“ diyen biri yok ama ya “Hayırdır? Niye bu kadar“, eee, "strese giriyorsun?" diyen biri var. Hani o da bazen senin tekrar yerine oturmana sebep oluyor yani.
Yani, aslında bir anda farklı şekilde tepki vermeniz, hani, eee, he hem, eee, iyi yönden, eee, hani seni nasıl söy şöyle söyleyebilirim, hani, eee, eğer seninle aynı şekilde tepki verseydi belki o yüzden, hani, daha çok panik yapabilirdi panik yapabilirdiniz. O yüzden, hani, iyi şekilde olmuş. Ama, eee, hani, s sen sanki kendini tam ifade edemiyormuşsun gibi, aynı duyguları yaşamadığınız için ortak bir noktada buluşamıyormuşsunuz gibi hissettiğin için de aslında biraz kötü hissettirmiş gibi anlıyorum. <sniffs>
Hı hı. Doğru. Aynen, aynen. İkisi de doğru zaman zaman. İkisini de hissettim yani. Bazen yalnızlık hissettim. Bazen de "Hadi, kendini toparla.", eee, dürtüsünü hissettim, yani.
Evet, peki, eee, eşinden bahsettik ama, hani, eee, kendi ailenden veya işte eşinin ailesinden, eee, onlar nasıl destek verdi, iş arkadaşların nasıl destek verdi? Hani, biraz daha, ııı, diğer kişilerin de desteklerinden bahsedebilir misin?
Yani, çok destek veren olmadı. Karışmayanlar oldu sadece. Çünkü bizim böyle bir hareket etmemizi hiç kimse aslında istemedi. Eee, benim ailem hiç istemedi. Annem biraz üzüldü yani ve bunu belli etti zaten ama ikna ettik onu. Iıı, arkadaşlarım da, yani, kimse bayılmadı sonuçta, hani, bizim buraya gelmemize. İşte, ııı, "Sizin için iyi olur." diyenler en iyi tepkiyi vermiş oldu ama, hani, onlar da biliyorum ki biz gidiyoruz diye içten üzüldüler. Çünkü biz çok, eee, sevgi dolu bir ortamda yaşıyorduk. Yani, etrafımız sevdiklerimizle çevriliydi gerçekten. Biraz, hani, onlara da bir üzüntü oldu bizim buraya gelişimiz.
Hımm Evet. A. Ne güzel. Anlıyorum. Yani, o zaman, eee, tam olarak destek olamasalar bile en azından, eee, kötü anlamda da, eee, hani, karşı çıkmamışlar. Yine, sizin bu kararınıza <chuckles> En azından sizin bu say ııı, s kararınıza saygı göstermişler. <chuckles>
Hı hı. Köstek derler ya, köstek de olmadım öyle. Doğru. Tam olarak böyle oldu, yani. Saygı gösterdiler.
Peki, bu kararı verdiğinde, eee, şimdi geriye dönüp, eee, baksan, eee, neyi değiştirmek istersin veya değiştirmek istediğin bir şey var mı? Bir şeyleri farklı yapmak ister miydin?
Hı hı. Evet. Evet, evet. Aklıma geliyor, böyle şeyler, bazen düşünüyorum. Hani, bu düşünceleri her ne kadar sevmesem de geliyor yani aklıma. Mesela şey yapmazdım, eee, oradaki evimizi, işte, kiraya verdik, eee, buraya geliyoruz diye. Onu yapmazdım. Hiç değiştirmezdim oradaki şartlarımı yani. E, çünkü ben yine yazın çok fazla gidiyorum, eee, ve orada kalmak için sorun yaşıyorum. Şimdi de, işte, giderdim, evimde kalırdım, mesela. Hani, bu kadar, eee, büyük bir hareket yapmazdım ya da arabayı satmıştık. Eee, burada yine başka bir araba almıştık. Mesela, arabamızı satmazdım, orada kalırdı. Eee, ve, böyle, hani, gittiğimizde yine bir arabamız olurdu, en azından kullanabilecek falan. Hani onlarla ilgili biraz zorlanıyorum. Yani, genelde fiziksel şartlarla ilgili değişiklikler yapardım.
Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, anlıyorum, yani, özellikle yaz döneminde geri, işte, ülkene döndüğünde, hani, evinin veya arabanın olmaması sana, işte, bir zorluk yaşatıyor. Onlar olsaydı, bir d düzenini değiştirmemiş olsaydın daha rahat ederdin diye anlıyorum.
Hı hı. Hı. Doğru. Aynen de böyle olurdu yani. Onu keşke öyle yapmasaymışım ama yapacak bir şey yok artık. Yapıldı.
Peki, sence zaman olarak tam, ııı, doğru bir zamanda mı taşındınız yoksa daha önce veya daha geç bir zamanda, eee, göç etmeniz daha mı iyi olurdu?
Bence daha geç olması iyi olmazdı. Eee, çünkü çocuklar gitgide büyüyordu. Onlar ne kadar, eee, küçük olursa gittikleri yerdeki adaptasyonları tabii o kadar kolay oluyor. Eee, biraz daha erken olabilirdi belki. Yani, daha küçükken onlar gelmiş olsaydık, eee, dile çok daha iyi, işte, hâkim olurlardı. Ne bileyim, buradaki arkadaş edinmeleri daha kolay olurdu herhâlde. Ama, eee, bir yandan da tabii o zaman da öbür taraftaki hayatımız daha kısalmış olacaktı. Eee, yani, hani, "Olan, olması gerekendir." diyeceğim yine de bu soruya cevap olarak.
Evet, haklısın. Evet. Yani, peki, eee, tabii göç ederken, eee, insanların düşündüğü bir nokta daha var. Yani, finansal olarak kendilerini nasıl, eee, gittikleri yerde sağlayacakları. Bununla ilgili bir tereddüdünüz var mıydı, bununla ilgili nasıl bir adım attınız? Biraz da bundan bahsedebilir misin?
Tabii. Eee, yani, tabii ki o finansal kısım sadece başka bir ülkede yaşamak için değil, eee, kendi ülkemizde yaşarken de bir sorun olmaya başlamıştı artık yani yavaş yavaş. Ki şu anda, eee, bizim gelişimizden sonra artık Türkiye öyle bir hâlde ki zaten, eee, neredeyse buradaki kadar para harcanması gereken bir ülkeye dönüştü. Yani
A! Gerçekten mi?
Tabii. Yani, çok fark etti. Eee, orası da artık finansal olarak insanların çok zorlandığı bir ülkeye dönüştü. E, orada da kalmış olsaydık yine, eee, hemen hemen aynı harcamaları yapıyor olacaktık. E, o yüzden bizim açımızdan öyle çok da değişen bir şey olmadı yani. Orası da çok pahalı bir ülke artık yaşayanları için. Burası da bize göre pahalı bir ülke ama idare ediyoruz, işte. Çocukların eğitimleri falan için, eee, harcamalarımızı genelde onlar için, eee, planlıyoruz.
Evet.
Öyle.
Yani, o zaman şey diyor musun: İyi ki zamanında, eee, göç etmişim çünkü, hani, kalsaydım yine kaldığım ülkede de zaten aynı sorunları yaşayacaktım diye.
Tabii bunu düşünüyorum, evet. Maddi olarak, eee, iyi oldu diye düşünüyorum açıkçası.
Evet. Ya, bunun yanı sıra, hani, maddiyat da bir, eee, iyi oldu, aynı zamanda bu geçirdiğin süre zarfında, işte, çocukların alışması, sizin belki adapte olmanız gibi süreçlerde olduğu için daha artı bir şekilde, eee, göç etmenin, eee, avantajlarını görüyorsunuz diye düşünüyorum.
Anladım. E, tabii. Ya, tabii süreç sonuçta çok kolay değil. İnsan, eee, bir ev değiştirdiği zaman bile aynı, ııı, şehrin içinde alışması zaman alıyor. Eee, hemen ça her şey çok kolay olmuyor. Eee, bu değişiklikler, eee, kolay değil ama cesur bir adım attığımızı düşünüyorum. Eee, zorlansak da bu zorlukların, hani, iyi zorluklar olduğunu düşünüyorum. İnsanı güçlendiren çocuklarım için iyi adımlar olduğunu düşünüyorum. Eee, iyiye de devam edeceğini umut ediyorum.
Evet, doğru. Ya, senin adına çok sevindim, en azından şu an, eee, umutlu bir şekilde geleceğe bakıyorsun diye daha çok görüyorum. Eee, çok şey öğrendim, değişimle ilgili attığın bu cesur adımla göç etmekle ilgili. Çok teşekkür ediyorum. <chuckles>
Teşekkür ederim. I hı. Doğru. Eee, rica ederim. Benim için de tekrar böyle bir, hani, geri dönüp, tekrar bir kendimi de kontrol etmeye yaradı. Eee, f faydalı oldu yani bu konuşma benim için de.
Ne güzel, ne güzel. O zaman kendine iyi bak görüşmek üzere. <chuckles>
Görüşmek üzere. Hoşça kal.